Sen bu iş ve özel hayatın dengesini kurarken ne yapıyorsun, nelere dikkat ediyorsun?
Ya, aslında en çok dikkat ettiğim şey sanırım, eee, 9-5 çalışan biriyim zaten. Bu 9-5 noktasında, işte, 9'dan önce hiçbir şekilde işe dair bir şey yapmamaya çalışıyorum. 5'ten sonra da işle, eee, ilgimi tamamen kesmeye ve, eee, kendi özel hayatıma odaklanmaya devam ediyorum. Sanırım en spesifik çizgim bu.
Hımm. Çok hoş. Çok hoş. Peki, i̇ş yerinde yaptığın, böyle, sana ait olan, eee, çalışma hayatının dışında da yaptığın, böyle, özgün ritüellerin var mı? Ne yapıyorsun i̇ş yerinde? Sana dair, ııı, na nasıl aktiviteler yapıyorsun?
Hı hı. Ya, genelde molalarımı, böyle, en, eee, aktif ve efektif şekilde değerlendirmeye çok özen gösteriyorum. İşte, böyle, kulaklığımı takıp bir şeyler dinleyip kitap okuduğum oluyor. Eee, günlük tutan biriyim. Günlüğümü dolduruyorum, böyle, kahve eşliğinde. Hani, o çalışma alanımdan kendimi uzaklaştırıp bir insan olduğumu ve, hani, benim de aslında, eee, şu an günümün bir parçası, evet, iş ama bu işin aralarında da kendime vakit ayırabileceğimi bir kez daha hatırlatıyorum kendime, böyle, küçük küçük aktivitelerle.
Hı hı. A! Ne kadar güzel ya. Çok iyi, çok iyi. Evet. Evet, evet, mükemmelmiş, yani, eee, bu, peki, senin gününün tonunu nasıl etkiliyor? O o günkü ruh hâlini rutinini nasıl etkiliyor?
Teşekkür ederim. Ya ben açıkçası rutinlerine çok bağlı biriyim. Rutinlerimi ne kadar çok gerçekleştirirsem o kadar çok mutlu hissediyorum. Hani bu şey gibi; ajandaya tik atmak gibi benim için: "Bunu yaptım, şunu, eee, yerine getirdim." gibi. O yüzden sabahtan başlayarak aslında böyle kendi hayatımdaki bütün rutinleri yerine getirdiğimde, işte, ajandamı doldurmak ya da günlük tutmak bir rutin benim için. Bu rutini iş arasına koyduğumda da, eee, kahveyle birlikte çok hoşuma gidiyor ve bundan sonraki bütün geçen saatlerimi aslında çok olumlu etkiliyor ve bence odak süremi de arttırıyor hani böyle şeyler yapmak, hâlâ aktif hissettirmek kendime. Ve bence işe daha 4 bi bir koldan, eee, sarılıyorum gibi hissediyorum. Yani daha, emm, aktif ve güzel çalışan bir insan oluyorum.
Süper. Süper. Hı hı. Ne kadar iyi? Hı hı. Peki, eee, sen bilgisayar başında mısın? Netleştireyim.
Evet, bilgisayar başındayım. E, zaman zaman bilgisayar başında olmadığım da oluyor. Yani sürekli aktif bir şekilde bir masa başında ya da bilgisayar başında oturmuyorum.
Tamam, anladım. Peki, diyelim ki bilgisayar başındasın, eee, yani böyle lanet bir gün geçirdin, na yoğun bir gün geçirdin. Eee, s o, bilgisayarı kapattığın zaman zihinsel olarak da sen işi bırakabiliyor musun? Yani o esnadan sonraki hangi rutin alışkanlık veya hobi veya, eee, ne bileyim, en basitinden eve gelip bir şey yapmak ki yapıyorsan eğer, eee, seni koparıyor. O çünkü o bağlantının, eee, kolay kolup kopup kopmadığını merak ediyorum senin özelinde.
Evet. <chuckles> Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Ya aslında benim için çok kolay bir yerden alıyor. Çünkü daha önce de sana dediğim gibi hani ben o 9-5 dengesini kendimde ve kafamda çok rahat oturtan biriyim. Hani 5'ten sonra işte o bilgisayarı kapattım. Her şey benim için bitti, işte kaldı. Ta ki sabah 9'a kadar, bir sonraki mesaiye kadar. Neler yapıyorum? Ya çıkıyorum sosyalleşiyorum böyle sevdiğim insanlarla oturup bir şeyler içiyorum, konuşuyorum. İşle alakalı değil, tabi ki, hani. Bunu olağan, akışta olan şeyleri konuşuyorum. Spor yapıyorum. Eee, spora çok önem veriyorum. Yani zaten masa başında ağırlıklı oturduğum dönemlerde daha aktif spor yapmaya çalışıyorum ve spor yaparken de şuna dikkat ediyorum. Hiçbir şekilde telefonumun bildirimleri açık olmaz. Yani sesli bir modda olmaz. Genelde "rahatsız etme"de olur. O spora ayırdığım vakti tamamen kendimi dinlemeye, hani dingin bir şekilde, eee, telefona ya da herhangi bir şeye bakarak geçirmemeye çalışıyorum. Bence bu da güzel ve işe yarayan bir şey oluyor benim için.
Süper. Hı hı. Hı hı. Süper. Evet, o önemli. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Tabii, tabii. Peki, o spor olsun, eee, arkadaşlarla sosyalleşme olsun, yani aslında "ben zamanı" denilen zamanı geçirmek bu, uuu, başından beri böyle miydi? Yani sen, "Evet, ben 9-5 döngesini başından beri, ilk iş günümden beri kurdum ve böyle devam ediyorum." mu diyorsun? Yoksa bunun ilk başlarda böyle olmadığı, zorlandığın, ders alman gerektiği zamanlar oldu mu, onu merak ediyorum.
Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. <chuckles> Asla ilk baştan beri böyle değildi, yani. Çok kötü iş tecrübelerim oldu. Eee, tabiri caizse, böyle, s son damlama kadar, hani, çalıştırdıkları, mesai yaptırdıkları, eee, kendime hiç vakit ayıramadığım aslında, hani, "Bir durup dinlenmem gerekiyor ya, ben ne yapıyorum şu an?" dediğim birçok nokta oldu. Bence şu anki evrildiğim, eee, noktada beni bunlar sayesinde evriltti, diyebilirim. Yani, bu bu yaşadıklarım sayesinde ben şu an bu hâldeyim. İyi ki de böyleyim. Ya, ilk başta ne istediğimi, eee, ne beklediğimi işten kendime söyledim. Ya, birçok istifa yaşandı. Bunların pek çoğu, yani, aslında işin benim hayatıma, eee, uygun olmamasından kaynaklıydı. Yani, insanların beklentilerinin çok fazla olması, görevlerin dışında, eee, rica minnet birçok işin yapılmasından kaynaklıydı. Bu noktada ilk dikkat ettiğim şey bu oldu. Artık gerçekten benim isteklerime uygun, eee, mental olarak da beni yormayacak, fiziksel olarak da o kadar fazla yormayacak ve gerçekten emeğimin karşılığını alabileceğim iç işler seçmek oldu. Sonrasında 2. adım muhtemelen, eee, telefon, eee, olarak ayrım yapmak oldu. Şöyle, iş telefonum ve özel şahsi telefonum her zaman ayrıdır ve iş yerindeki hiç kimse benim özel telefon numaramı bilmez. Ulaşabilecekleri tek numara benim iş numaramdır ve iş saatleri dışında da hiçbir zaman hiçbir mesaja, hiçbir aramaya, ne kadar önemli olursa olsun asla cevap vermem. 9-5 benim cevap saatimdir. 5'i 1 geçe o telefon kapatırım direkt yani. Hiç ulaşılabilir bir noktada olmaz. Bu çok güzel geldi bana. Çok iyi geldi, dinlendirdi beni. Yani, hayatımda sadece işçi olmadığımı, aynı zamanda benim de bir hayatım olduğunu bir kez daha hatırlattı bana, diyebilirim.
Evet. Tabii, tabii. Hı hı. Hı hı. Çok güzel. Hı hı. Harikayım. Hı hı. Mükemmel. Evet. Evet. Kulağa hoş geliyor, evet. Evet, kulağa çok hoş geliyor ve de, eee, zihinsel olarak aslında çok uzun vadede ki uzun yıllar, belki emekli olana kadar, eee, çalışacağını düşünüyorum. Mesela, ne olur, o onu zihin sağlığını korumana belki faydalı olabilir, bu tarz bir yaklaşım, eee, keskin bir ayrım, ııı, çizebilmek. Peki, ailen ya da varsa bir partnerin, bu duruma nasıl bakıyor? Eee, işte, ya, hayır, daha fazla sarılmalısın, ne bileyim, çalışıp terfi almalısın, kendini göstermelisin, eee, işte, iii, şey yapmalısın, böyle, yırt yırtmalısın, yani, <giggles> bu bu tarz mı? Eee, tabii, kendini yırtmalısın mı diyorlar yoksa şey mi, böyle, hani, rahat ol, sen nasıl mutlu oluyorsan öyle devam et, kafan dingin olsun mu diyorlar?
Evet. Olabilir, evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Kendini gibi bir noktada. Ya. Eee, a Hı hı. Aslında bu noktada ben, eee, çok şanslıyım bence. Çünkü ailem hep şey der yani, "Sen o şirketin sahibi değilsin gün sonunda, sen bir çalışansın. Hani, sahibiymiş gibi işine sarılmana gerek yok. Evet, eee, sorumluluklarını yerine getir ama fazlasıyla değil, yeteri kadar. Hani, maaşın kadar bir noktasında çalışman gerekiyor." Bence bu çok, eee, doğru bir yaklaşım ve çok çalışan bir yaklaşım. Erkek arkadaşım benle aynı kafada olan bir insan olduğu için çok şanslıyım. Yani, mesela, o işkolik biri olsaydı muhtemelen olmazdı. Çünkü yani hani, eee, bilmiyorum kendi işin olmadığı sürece o kadar sarılmanın bir anlamı yok. Çünkü gün sonunda sana şey diyebiliyorlar bir noktada, hani, sen şirket çıkarlarına uygun davranmadığında, "E, tamam, yollarımızı ayırıyoruz." ya da "Yapmasaydın, hani, yani biz demedik sana yapmanı." gibi tepkiler alabiliyorsun. O yüzden gerek yok bu kadar dört kolla sarılmaya diye düşünüyorum. Bu, bu, eee, 2 düşünce, 2 ana düşünce bence, eee, bana çok yardımcı oluyor her anlamda.
Doğru. Doğru. Ne kadar hoş. Evet. Yani. Yani. Evet. Evet, mantıklı. Eee, çok, aaa, yüzeysel de olsa aslında daha önceki iş deneyimlerinden bahsettin. Ben bu sana, işte, Türkiye'deki o mesai bitmez ya da, işte, aman patron bekler gibi kültürlerden bir soru sormak istiyorum. Hiç, eee, çalışma kültürü, eee, çalışma şartları ve koşulları bu şekilde olan bir yerde çalıştın mı? Buna sende, eee, psikolojik olarak etkisi ne oldu? Eee, ondan sonra, işte, mesela bir patrona veya yöneticine ka karşı, işte, Hayır eee, demen gerektiği bir durum oldu mu ve sonucu ne oldu? Iıı, onu biraz detaylı paylaşırsan çok hoşuma gider.
Hı hı. Evet. Hı hı. Tabii. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. <giggles> Ya, tabii, aslında, ı sen böyle sorunca direkt şey geldi aklıma benim ilk iş deneyimim. Mezun oldum. Mezun olur olmaz aradan 1 hafta falan geçti, ben bir işe başladım. Çok beklenmedik bir işti. Güzel gibi duruyordu ama çok öyle değildi. Yani, bir baktım ki aslında sonradan işten çıkınca bunu fark ettim. Ya, gerçekten sürekli bana bir mesai dayatılması, sürekli bir, i görevimin dışında, işte, muhasebenin, ih i muhasebecinin işini falan yapar buldum, yani, bir noktada kendimi. Ne alaka? Eee, böyle, ri rica minnet alttan alta sana iyi davranıyorlarmış gibi aslında parasını asla ödemeyecekleri şeyleri sana yaptırmaya çalışıyorlar, sana sorumluluk yüklemeye çalışıyorlar ve bunu da deneyim altında yaptılar aslında. Eee, benim uyanışım nasıl oldu? Ben dedim ki: "Ben hiçbir şekilde böyle bir yerde kalmak istemiyorum." ve o dönemde de zaten yurt dışına taşınmayı düşünüyordum. Ülkede kalmak istemiyordum. Beni çok güzel kamçıladı. Çok teşekkür ederim. O dönemki müdürüme, yöneticime, patronuma hepsine çok teşekkür ediyorum. Hayatımda hâlâ, böyle, işimi anlattığımda teşekkür ettiğim insanlar beni iyi ki bugünlere getirdiler. Yani, benim ülkeden çıkmamı ve o toksik ortamdan ayrılmamı ve iş dünyasının bana ne kadar kötü olduğunu gösterdiler. A, bu noktada kendime dur dediğim yer direkt, eee, "Hayır." dediğim bir noktada insanlar ama, ya, işte, bak: "Bu senin bunca zaman sorumluluğundu, hani buna şu an hayır diyemezsin." dedikleri bir yerde şey dedim: "Ya, ben işi bırakıyorum, ben ayrılıyorum bugün." Herkes şok oldu.
Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Doğrudur. Doğru. Tabii. Güzel bir tesadüf olmuş. Hı hı. Anladım ki bunlar dönüm noktaları, anladığım kadarıyla, senin hayatında. Yani, çok büyük derstir, evet. Hı hı.
Aynen öyle. Herkes şok oldu, asla beklenmeyen bir şeydi. Çok büyük bir, eee, ders de oldu onlara. Ya, onlar ayrılamayacağımı düşünüyordu. Hani, aslında genelde sanırım insanlar şey söylüyor. "Yurt dışına taşınıyorum." bir yalan onlar için, iş değiştirmek için falan. Bana hep şey diyorlar, "Daha yüksek maaşlı bir yer mi buldun?" falan diye. Ben, hani, şey diyorum, "Ben gidiyorum artık, hani, benim peşimi bırakın. Lütfen kendinize yeni birini bulun." Aynen öyle. Ben gerçekten çok yorulmuş ve çok mutsuz, eee, bir hâldeydim, 22 yaşında bir gence göre ve her şeyimi vermiştim o işte, gerçekten her şeyimi. Eee, bu noktada güzel bir deneyim oldu bana da. Bundan sonra da hiçbir şekilde öyle bir işte çalışmadım zaten.
Yani. <chuckles> Yakamı bırakın. <chuckles> Tabii. Anladım. Peki, eee, şeyi merak ediyorum. Sence bu işler senin işin olsaydı veya, eee, işte, ı başkası için başkasına çalıştığın değil, kendin için başkasına çalıştığın veya kendin için kendine çalıştığın bir iş modelinden bahsediyorum, yani. Senin, ya bir serbest, eee, meslek, dışa hizmet veren birisi olarak çalıştığın ya da iş yeri sahibi. İş yeri sahibi illa bir fizikî bir şey olmasına gerek yok. O noktada, eee, şunu diyebiliyor musun ya, evet, benim diye hakikaten 10 kolla sarılırım, uykusuz da kalırım. Eee, sonuçta çünkü bundan, hani, faydalanacak olan kişi benim. Yani, o ben şeyi anlamaya çalışıyorum. Burada öncelediğin şey zihinsel sağlığın, eee, ve zihinsel bütünlüğün mü yoksa, eee, günün sonunda kimin fayda, eee, sağlayacağı mı, çıkar sağlayacağı mı bu işten?
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hımm. Ya, aslında, şöyle ikisine de çok dikkat ettiğim bir şey. Yani, kendi işim de olsa sadece para kazanmak için gecemi gündüzüme katmam her gün. Ya, bu tempoda çalışacak bir, eee, insan değilim ben, o karakterde biri değilim. Kendi işim olabilir. Tamam, az para kazanayım ama mental sağlığım iyi olsun. Hani, hiçbir zaman öyle, "Çok para kazanayım, deli dehşet zengin olayım." gibi bir bir düşüncem yok. Eee, diğer taraftan da, eee, başka birini çalıştırırsam eğer yanımda, gerçekten adaletli olmaya ve, eee, emeğinin karşılığını vermeye bence çok dikkat ederim. Bunu her söyle
Evet. Enteresan. Hı hı. Evet. Hı ı, tam nedir adaletten kastın? Şey mi yine, hani, bu benimsemediğin tavırlar var ya, eve iş götürmeyi sağlamak vs. onun gibi mi yoksa onun dışında da Hımm. Hı hı.
Hı hı. Evet, evet, evet, evet. Ya, bunun dışında da şöyle şeyler söyleyebilirim sana, aslında. Hem eve iş götürmek mek, yani, hani, insanların başında benim o sana anlattığım ilk iş deneyimimde bayağı benim, böyle, eee, başımda dikilirdi patronum yani belli bir süre. Sürekli, böyle, beni, "gözetliyorum" adı altında. Çok rahatsız edici bir şekilde. Eee, yöneticim de aynı şekilde. Bunu asla yapmam, mesela. Ben eğer çalışanıma güvenmezsem çalışanım benim için zaten o kadar efektif çalışmaz. Ben eğer çalışanıma emeğinin karşılığını vermezsem, eee, ve haddinden fazla sorumluluk verirsem işi olmayan, eee, departmanlarda bile, o artık benim için çalışmaz ve, eee, benim için iyi çalışmaz ve benim için iyi çalışmayan kimse de beni ileriye götüremez ve bu noktada adaletli olarak hem maaş bazında hem de emek bazında adaletli olmaya çalışırdım.
Evet. Anlıyorum. Hı hı. Anladım. Mantıklı. Peki, şimdi, eee, biliyorsun esnek sa esnek saat kültürü, esnek çalışma saatleri kültürü diye de bir kültür var.
Evet. Evet.
Eee, şöyle hayal etmeni istiyorum. Gündüz değil, böyle dokuz beş bir iş değil, eee, ama hani, işin gereği gece çalışman lazım, vardiyalı çalışman lazım. Eee, sence, eee, ya, bu türden bir esneklik, hani, gece de çalışabiliyor olmak vs. senin üzerindeki bunun, eee, fiziksel, biyolojik etkileri nasıl olurdu? Eee, zihinsel etkileri nasıl olurdu? Katlanabilir miydin, yapabilir miydin?
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Ya, açıkçası, tabii ki insan zorunda kalırsa her şeye katlanır bir noktada geçici bir şeyse. Ama eğer geçici bir şey değil ve benim tercih edeceğim bir şey olabilir mi tarafından soruyorsan eğer bence olamazdı. Çünkü ben bir kere rutinlerine çok bağlı bir insanım sana da ilk, eee, dediğin gibi. Sabah erken kalkmayı, işte, sabah sporumu yapmayı, kahvaltımı güzel, güzel etmeyi, gece, işte, erken saatte yatağa gitmeyi, minimum 7 saat uyumayı, spor yapmayı, sağlıklı beslenmeyi kendini adapte etmiş biriyim. O yüzden bu noktada gece çalışmak beni muhtemelen tepetaklak ederdi. Yani, bir kere uyku saatlerim şaşardı uyuyamazdım. Eee, gün içinde ne yapacağımı bilemezdim. Sürekli miskin ve yorgun olurdum bence. Çünkü gece çalışacak. Herkes bir kere uyurken ben çalışacağım. Yani, bu düşünce beni çok rahatsız ederdi diye düşünüyorum ve tamamen düzenim değişirdi ve bence bir düzenim de olmazdı. Yani, bana, eee, pozitif etkisi olacağını düşünmüyorum ama yine tekrarlıyorum. Yani, belki zorunda kalsam böyle bir şey belli bir dönemlik yapabilirim ama uzun vadede, eee, hani, hayatım boyunca bu şekilde çalışabileceğimi düşünmüyorum, açıkçası.
Mutlaka. Hı hı. Hı hı, evet. Mükemmel. Hı hı. Evet. Mutlaka, mutlaka. Sonlara doğru geliyoruz. Benim bu, eee, denge ile alakalı artık öğrenmek istediğim de son bir detay var. Eee, tabii şu an, eee, hâlihazırda bakımından sorumlu olduğun bir, eee, çocuğun var mı, emin değilim. Lakin ileride olduğunu da hayal ederekten, eee, i belki varsa da yeni bir, eee, evlat, bebek hayali, eee, ederekten, eee, bana şunu diyebilir misin?
Hı hı. Tabii. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet.
"Bu, benim için her şeyi değiştirir. Yani, o esnada artık kariyer benim için biter. Sadece ama sadece gelişim sürecinde onunla ilgilenirim." Yoksa "Hayır, ikisini de beraber götürebilirim, gelirimden olmam." mı diyorsun?
Hı hı. Hı hı. Ya, açıkçası, ben kariyerimi çok zor inşa ettim. Eee, hayatımın hiçbir yerinde de çocuk sahibi olmayı düşünmüyorum. Eee, böyle bir yerde değilim, zaten şu an çocuğum da yok ama hiçbir şey için de kariyerimden vazgeçmem. Çünkü, eee, bunca diplomayı almak, kariyeri buraya getirmek hiç kolay olmadı. Eee, o yüzden sanmıyorum böyle düşüneceğimi hiçbir zaman. Bu konuda çok net ve kararlıyım, yani.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Anladım. Teşekkür ederim paylaştıkların için. Çok sağol.
Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Görüşmek üzere. Hoşça kal.
Görüşmek üzere.